Naku, sa totoo lang minsan 'di yan maiiwasan, eh, di ba? Sasabhihin, "Ay, ang tigas, ang tigas naman nung ano karne" Di ba? Sasabihin, "Ay, ang alat ay a walang sahog."
Mhm. <laughs> Oo. Mhm, mhm.
Naku, hindi yan maiiwasan pero, alam mo hindi naman yun yung goal natin, eh, di ba? Ang importante makapag-share tayo so yun nga, sana, di naman maiiwasan talaga yung mga ganon, eh, tayo nga din minsan na kapag, nakapagside-comment ta na gano'n di ba? Kaya natural lang yun, parte na yun ng buhay natin. Sa atin na lang yun kung an paano natin i-te-take di ba? Hindi naman puwedeng pagsimulan ng away yan kumbaga di ba? Kumbaga simpleng bagay lang yun kaya okey lang, kumbaga mayro'n tayong marinig na ganyan, ah, pag-pasensiyahan na natin at yun nga, siguro matuto na tayo na sa susunod wag na natin kayang bigyan. <chuckles>
Mm. Yes, mm. Mhm. <chuckles> Or wag na lang imbat imbitahin no? <laughs> Sasabihin yung spaghetti mo, "'Ano ba namang spaghetti nito ano, malabnaw." <laughs> Ang putla. <laughs> Well, oo.
<laughs> Ang putla ang putla, a <laughs> Ano ba yun, yung ano yung, yung hotdog di pa original. <laughs>
Ay, "Yung yung mura atang hotdog to, ah," Yung mga gano'n, oo nga 'no, parang medyo nakaka-ano din siya. Well anyway, ah, sa panahon naman ngayon ng ah, food delivery 'no at ah, fast food lang. Ah, sa tingin mo 'no, buhay pa kaya yung tradisyon ng pagbabahagi ng lutong bahay?
Mumurahin pa. <chuckles> Kaya nga.